Nah itu. Sebetulnya sih kurang nyaman ya, Kak, ya karena 13 jam itu ternyata saya enggak bisa tidur gitu karena itu tadi selama 13 jam itu saya bener-bener lihat jalanan gitu loh. Jadi saya tuh agak-agak takut juga gitu loh, Kak, "Waduh ini <chuckles> view-nya tuh terlalu lebar." Gitu. Kalau misalnya agak di tengah biasanya saya carinya sih, eee, di tengah sih biar enak gitu, biar nyaman gitu, entah 2 bangku 2 gitu, biasanya sih pilih yang bangku 2 gitu, Kak. Gitu biar mhm?
Wih. Ah, oke. <laughs> Oh, oke. Mmm. Tapi ini karena langsung di depan jalanan dengan view yang lebar agak wanti-wanti gitu ya, Kak, agak was-was ya?
Iya. Iya betul.
Ah, oke oke oke. Nah terus apa nih, Kak, eee eee, momen di mana, eee, orang asing nih malah jadi teman perjalanan, itu di mana momennya?
Mhm.